Não tô nem surpresa, viu? Não tô nem surpresa. <chuckles>
É, porque a gente né, a gente vai e faz. A gente dá sinais, né. Eh: "Olha, eu acho que a gente precisa disso, disso e daquilo."
Sim. Uhum.
E aí a pessoa: "Tá, um dias, lá-lá-lá, depois"
Ai, ai, ai. Vou te falar. <laughs>
"depois, outra hora não sei o quê".
A depois, amanhã, amanhã menina, mm-mm.
"Amanhã", ai exatamente. E quando a gente vai e resolve: "Ah, mas não era pra ser assim". Então <laughs>
Não era.